İlk defa yalnız seyahat ettiğinde neler öğrendin? Bunları paylaşır mısın?
Ben ilk yalnız seyahat ettiğimde 18 yaşındaydım. Dolayısıyla inanılmaz bir hayat deneyimiydi benim için. O yüzden çok fazla şey öğrendim.
Uuu, bayağı geniş bir yaş ilk defa seyahat etmek için ama öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Bu seyahati nereye ve, eee, niçin yapmıştın?
Ay! Eee, Londra'ya gitmiştim. Eee, dil okuluna gidecektim aslında. Eee, 2 ay orada kalacaktım ama böyle bayağı, eee, sıfır hayat deneyimi gibiydi. Hani yurt dışına çıkmıştım öncesinde ama ailemleydim hep. Eee, uzun bir sürede kalmaya gideceğim için böyle o yalnızlıkla baş etme veya tek başıma nasıl ayakta kalırım bunları öğrenme açısından böyle deneyimlerle dolu bir, emm, seyahat, yani, 10 yıl geçmiş aslında ama hâlâ böyle dün gibi hatırlıyorum diyebilirim.
Güzel. Süper. Hıı. Yani, Londra çok, eee, güzel bir şehir olarak, eee, herkes tarafından söyleniyor ama senin için hem ilk, eee, yalnız sayehat hem de aslında, eee, hayatında yeni bir döneme ilk adım atış, eee, başlangıç gibi bir şey olmuş.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani, ilk başlarda çok zorlayıcı da oldu, eee, ve bayağı böyle çok paniktim yani, her anımda böyle çok düşüne düşüne hareket ediyordum. Eee, korkuyordum her şeyi yapmaktan ama sonrasında böyle bir
Hıı. Çok normal.
2 ayın sonunda, eee, hep böyle nasıl yurt dışına çıkarım, nasıl bir şeyler yaparım, hep bunların araştırmasına girdim ve, hani, bana çok güzel bir özgüven kaynağı oldu sonrasında.
Peki

Mutlaka ki olmuştur 18 yaşında genç bir birey için ama sana önce şunu da sormak istiyorum. Bu seyahati yapmaya, eee, seni, iii, iten nedenler miydi? Yani neden Londra'ya gitmek istedin ve neden, eee, bu seyahati, işte, bu dönüşümü tek başına yaşamak istedin, eee, ve bu kararda, eee, nedenler dışında tamam artık dediğin noktayı böyle kısaca anlatmamı istiyorum ve, eee, sonrasında, eee, tabii ki ya, konuyla alakalı başka sorularım olacak ama önce bunları bir cevaplar mısın?
Hı hı. Ya, şöyle ben, eee, üniversitede İngilizce hazırlık okumuştum ve tek dönemde bitirmiştim aslında. Eee, o yüzden boş bir dönemim vardı. Böyle düzensiz öğrenci denilen şeyi olmak istememiştim bahar döneminde başlamak istememiştim üniversiteye. Ne yapılabilir? Daha İngilizce geliştirilebilir. Bir de benim d eee, abim var. O da mesela a eee, çok eee, gitmişti. Öncesinde bir İngiltere'ye gitmişti İngilizce için. Sonra Almanya'ya gitmişti. Böyle bir hani, ailede böyle bir alışkanlık vardı aslında. Eee
Güzel. Doğru. Aslında aile tecrübeli.
Aynen, aynen. Bir de aslında annemler de biz daha çok küçükken öyle gidip böyle bir süre kalmışlar, hani, dillerini geliştirmek için falan. Hani, ailede hep böyle bir, hani, bir gün hayatımda aslında dil okuluna gideceğimi biliyordum yani. O zaman da o zaman oldu sonuç olarak çok güzel ve boş bir zamanım olunca. Eee, o yüzden, hani, ailem aslında yönlendirdi. Ben de istiyordum böyle, hani, merak ediyordum. Önce bir Amerika'ya mı gitsem diye düşünmüştüm. Sonra İngiltere'ye gideyim demiştim. Daha uygun oluyordu o zamanlar. Eee, o yüzden böyle şeylerdi bir de benim böyle ailem birazcık şey türden bir aileydi, "Hayatı deneyimlesin, görsün, işte, hani, tek başına var olmayı öğrensin." falan. Eee, o yüzden onlar çok desteklediler ama ben böyle bayağı salya sümük ağlayarak gittim. Yani çok korkmuştum çünkü tek başıma kalmaktan. Eee, hani annem de bana giderken "Gideceksin ve 2 ay sonra büyümüş döneceksin." demişti. O da ağlıyordu ama böyle cümleler de kuruyordu.
Hımm. Çok güzel bir şey. Ya. Çok güzel bir deneyim.
<clears throat> Eee, o yüzden, hani, cesaretlendirmeleri güzeldi bence. Bende çok güzel bir etki bıraktı yani.
Yani

Kesinlikle cesaretlendirmiş olmaları çok güzel ve bu, eee, senin, eee, annenin de söylediği gibi o 2 ay sonra büyüyeceksin, için çok kıymetli aslında yalnız başına bu seyahati yapmış olman. Eee, ve ailenin, eee, ımm, çok, ııı, yani muhakkaktır ki ailenin arkanda dimdik durması aslında seni güçlü, eee, hissetmeni biraz daha da arttırmıştır bu noktada. Eee, bir de
Tabii ki, tabii ki, aynen. Aynen kesinlikle.
eee, bu Londra'ya karar verdin. Seyahatini de tek başına yaptın. İşte, orada bir süre de, eee, yalnız yaşadın ama, ııı, öncesinde bir, ııı, hazırlık aşaması vardır ya, eee, bir seyahat kısmını değerlendirecek olursak, eee, bu seyahate hazırlık yaparken yani neticede yalnız başına yapacağın bir seyahat bu. Iıı, birilerine, bir şeye ihtiyaç duyduğunda bunu yine karşılayacak olan tek kişi sensin. Yani aslında bir anlamda eksiksiz, eee, yapmış olman lazım her şeyi ve bu da kolay bir süreç değil hazırlık olarak. Hazırlık aşamasında nelere dikkat ettin? Neler senin için çok önemliydi? Eee, özellikle, eee, kesinlikle atlamaman gereken ve atlanılmaması gereken noktaları paylaşabilir misin?
Evet. Aaa, ya, şöyle aslında çok da neye ihtiyacım olacağını kestirerek gitmemiştim çünkü bahar dönemindeydik aslında gittiğim dönemde. Ama ben hani baharı böyle İstanbul'daki bahar gibi planlayıp çok kalın bir şey almamıştım. 1 tane böyle hafif, eee, ceket gibi bir şey almıştım mesela ama başımı çok ağrıtmıştı oradayken çünkü bayağı rüzgarlı, soğuk havalar vardı ve annem de aslında söylemişti, diyordum ki ben de "Ya, mayıs ayındayız hani ne olabilir." falan. Eee, aslında çok kötü kararlar verdiğim, valiz hazırlama konusunda özellikle çok, eee, kötü kararlar verdiğim bir seyahatti. Böyle hani çok gereksiz makyaj malzemesi almıştım. Bir de onların kutularıyla koymuştum valize falan. Böyle çok bayağı aslında, eee, mantıklı olmayan bir valizdi ve böyle çok aslında
Hadi ya. Değil mi? on sekiz yaş tecrübesizliği.

Evet. Eee, aslında böyle, hani, çok önemli şeyleri de almadığımı fark etmiştim. Mesela, işte, İngiltere'de prizler farklıdır. Onun adaptörünü nedense almamıştım. E, vardığımda geç saatti. Onu almam zor olmuştu. Neyse, yurtta kalıyordum, yurtta birilerinden istemiştim de telefonumu şarj edebilmiştim. <clears throat> Eee, bir de şeyi unutmuyorum hiç, eee, normalde seyahate çıkarken şu anda hayat deneyimimle şeyi bilirim, eee, işte, euro diyelim kullanılan bir yere gideceksem, hani, sadece €50 almam yanıma çünkü kabul etmeyen dükkânlar, işte, ım hı n ne diyeyim, bu t bilet alınan makineler olabilir. O zaman, ben sadece yanıma £50'lar almıştım ve bilet alamıyorum ve hani, şeyde, gişede konuşamıyorum insanlara, anlatamıyorum derdimi. Çünkü tren iptal olmuş falan. E orada bayağı bir böyle zorlanmıştım, böyle, aslında çok kolay, şu anda çok rahat bir şekilde düşünebileceğim, ihtiyacım olacak şeyleri, emm, düşünememiştim pek fazla. En böyle, şey, beni zor durumda bırakan valiz tercihleri olarak bunlardı aslında.
Evet. Hı hı. Mutlaka ki Hımm. Zor oldu bu. Hı, değil mi? Yani, ama bunlar da, eee, günün sonunda, ııı, dönüp arkaya baktığında, hani, yüzünde tatlı bir gülümseme yaratıyorsa, bu yine de güzel bir şeydir. Iıı, o, yaşın vermiş olduğu o heyecanla yaşadığın tecrübeler, eee, bunlar sonuçta ve, ııı, bugün yine aynı şeyi yapacak olsan, çok farklı bir valiz hazırlarsın muhtemelen, senin de söylediğin gibi.
Aynen öyle. Aynen.
Eee, bir de sana şunu sormak istiyorum. Yani, seyahat aşamasında da, eee, uçak ya da, eee, başka bir ulaşım aracı, tren, otobüs, her neyse, bunun bir seyahat aşaması var. İşte, ııı, orada belli püf noktalar var. İşte, dikkat edilmesi gereken yerler ve şeyler var. İşte, o esnada yanında olması, "Keşke yanıma alsaydım." dediğimiz şeyler var. Bu konu hakkında verebileceğin tüyolar var mı ya da özellikle işte yurt dışı, eee, seyahatinde, ııı, pasaportun ya da, ııı, kontrol noktalarında, eee, özellikle önerebileceğin, küçük, eee, tüyolar var mı? Bunları, eee, bugün paylaşmanı istiyorum, eee, mümkünse. Bir de, eee, bugün, ııı, hani, eee, "Keşke yapmasaydım." ya da "Bugün, ııı, keşke yaptığıma ciddi anlamda pişmanım." dediğin bir şey var mı bununla alakalı?